ये तो है ख़ैर। तो ये बताइए देखिए आपने कहा कि भई अ, ज़रूरी है तो आपको समाधान भी मिल ही जाएगा। तो, ये बताइए कि आपको ये कब लगा कि जो फ़ोन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब पहली बार ऐसा कोई अनुभव आपके साथ में हुआ हो, जब फ़ोन आपके पास ना रहा हो, उस दिन या उस वक़्त आपको ये एहसास हुआ, कि नहीं, फ़ोन के बिना तो मेरा जो दिन है, वो पूरा ही नहीं होता, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
बिल्कुल। उम, जी ये एक बड़ा अजीब-सा किस्सा हुआ था मेरे साथ कि मैं बाहर गया था, और मैं गाड़ी में बाहर गया था अपनी, और मैं घर से चार्ज करना भूल गया था फ़ोन अपना, वैसे 1 दिन हो गया था 1 दिन पहले मैं चार्ज किया था, तो मुझे याद ध्यान में नहीं रहा मेरे। और जब मैं वापस आ रहा था, तो उम, मेरे गाड़ी का तेल खत्म हो गया, और मैं अपना फ़ोन निकाला कि मैं किसी दोस्त को या परिवार वाले को किसी को कॉल कर लेता हूँ, उनको बोल दूँगा कि मैं यहाँ-यहाँ हूँ, हो सकता है मेरे आने में देर हो जाए या आप में से कोई एक मेरे को तेल पहुँचा दीजिए। ऐसा कुछ मैं बात करने के लिए फ़ोन उठाया और देखा मेरा फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं है। उस दिन इतना वैसे तो मैं तेल-वेल भर लिया और घर पहुँच गया लेकिन उस दिन मुझे फ़ोन की इतनी कमी महसूस हुई, क्योंकि जो काम बहुत आसानी से हो सकता था, वो काम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लाले झेलने पड़े। अ, कहीं मेरे को जाना पड़ा, अपनी गाड़ी ढकेल के पेट्रोल लेना पड़ा, तो ये सब चीज़ें अ, आजकल तो वैसे वो भी एक निर्भरता हो गयी है कि आप पेमेंट भी फ़ोन से ही करते हैं, कैश रखने की प्रक्रिया भी बहुत कम हो गई है आजकल। तो इसके वजह से म
क्या? अच्छा। हाँ, हाँ। ओह हो! जी। हुँ। ठीक है। ओह हो! हम्म। जी। बिल्कुल, समझ सकती हूँ। हुँ। जी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि ऐसी कोई चीज़ आपको याद आती है, मतलब ऐसी कोई आदत हो या ऐसा कोई उपकरण हो, जैसा कि आपने बताया अब देखिए फ़ोन की वजह से अलार्म घड़ी तो अब कोई भी नहीं रखता है। इसके अलावा कोई ऐसा उपकरण या कोई आदत अ, जो अ, फ़ोन ने ले ली हो, अब वो चीज़ वो आदत आपके पास नहीं रही हो, क्योंकि आपके पास में अब फ़ोन है?
हुँ। उम, जी, जी, जी, आदत कैश रखने वाली है, कि पहले के समय में सब बहुत ज़्यादा-ज़्यादा कैश रखते थे, 10-10 के भी चिल्लर होते थे। परंतु आज के समय में आप अगर देखेंगे, तो ये आधुनिक भारत में आपके पास क सब्ज़ी वाले के पास से लेके, बड़े-बड़े दुकानों तक हर जगह स्कैन हो जाता है, हर जगह क्यूआर से पेमेंट हो जाती है। तो जब ये सुविधा इतनी मात्रा में उपलब्ध है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी व्यक्ति कैश पकड़ के नहीं घूमेगा। इसकी वजह से भी लोग बहुत निर्भर हो गए हैं, ख़ैर ये अच्छी निर्भरता है क्योंकि इससे बहुत सहयोग हो जाता है, आपको अगर ₹7 किसी को देने हैं, तो आपको 5 और 2 के चिल्लर नहीं निकालने पड़ेंगे।
अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। जी। ये भी है। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी।